Mm, oo actually, ah, yung sa pagbili ng mga regalo 'no, possible kasi siya na puwedeng gawing online pwede din sa ano sa personal. So, um, oo nga af ah, puwede yung mga nabanggit mo na tipong, um, puwede kang mag check online a or kaya, ah, kapagka nagkaroon ka ng time 'no para kahit papano, eh, makita mo pa din yung mga quality. So may mga, ah, kagaya kasi halimbawa na lang 'no na kagaya ng, ah, regalo na halimbawa nalang sa isang laruan may mga pagkakataon kasi na kung ano man yung nakikita mo sa ano sa, ah, personal mas okey din ano, eh, ah, kumbaga kaya niya ring makita sa online. So usually 'no, puwede mo siyang, um, i-check yung quality niya sa personal tapos sa online mo bibilhin para alam mo yun kahit papano mayrong discounts na makukuha at the same time. 'Tsaka yung sa pagpepre-prepare naman ng, ah, pambili sa mga ano Noche Buena at saka Media Noche 'no talagang medyo hassle to lalo na kapag, ah, yun nga na kapagka ikaw lang yung nagpepre-prepare. So puwede ka din namang magpatulong sa mga kasama mo sa bahay para kahit papa'no, eh, ano, um, hindi lang ikaw yung nagpepre-prepare or talagang mag-aasikaso ng mga panghanda ninyo. Kasi sa totoo lang medyo nakakapagod yung mga ganitong pagkakataon na tipo lalo na kapagka ikaw lang yung, um, kikilos at talagang ano medyo yun nga mahihirapan ka na, ah, magluto-luto kasi medyo lalo na kung madami yung mga putahe ninyo na lulutuin 'no? Mm.
Mm. Mm. Hmm. Mhm, tama. Oo, puwede yun, mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Totoo. Mm. Mm. Mm. Kaya nga a ano ang balak ko ngayon sa, ah, Noche Buena talagang ano lang siguro yung mga pagkain na hindi masyadong kasi 3 lang naman kami, sabi ko mag-cha-charcuterie nalang tayo alam mo yung mga pika-pika lang. Tapos kasi mag mag-i-staycation kami do'n nalang siguro kami bibili ng pagkain kung saan kami mag-staycation para kumbaga tipid lang sa aming 3 lang tapos magsisimba lang kami. Kasi yung staycation namin malapit naman sa simbahan so yun ang pinaka-purpose talaga. So ayun, gano'n na lang siguro yung gagawin ko. Tama din naman yung suggestion mo na yun nga puwe maram pero marami akong puwedeng bilhin din online na nakikita ko sa mga tindahan pero mas nakakamura din talaga online. Naku, maraming salamat sa mga suggestions mo, ah, susubukan ko lahat ng ano ng mga nabanggit mo lalo na yung pagpapatulong pag ganitong season talaga. Maraming salamat at sana ma-enjoy mo rin yung araw at paalam.
Mm. M Mm. Mhm. Mm, walang anuman 'no? Alam mo nakakatuwa na nakatulong ako sayo. Hanggang sa muli, paalam.
Mm.